Oke deh, Kak, aku udah dapet bayangan nih. Eee, aku sih memang, eee, berharap segera sih, tidak ada lagi rasa takut gitu maksudnya yang, eee, apa, terlal terlalu memikirkan perasaan orang lain daripada sendiri gitu kan, Kak, ya, belum apa-apa aku udah kat udah takut ngecewain orang lain, karena belum tentu juga, mungkin dengan cara aku jelasin lagi dengan baik-baik, barangkali mereka bisa paham gitu kali, Kak, ya?
Iya, bener. Mhm. Bener bener, bener banget itu.
Oke, deh, kayaknya ini memang udah udah ini deh, kayaknya udah udah nemu sih caranya gimana.
Oke oke, Kak.
By the way, makasih banyak nih, Kak, udah ngasih masukannya gitu, jadi ke depannya aku tuh udah ngerasa pede sih kalau misalnya menolak, tapi dengan alasan yang bener, terus juga, eee, yang baik lah, gitu ya, mudah-mudahan mereka bisa mengerti aja kali, gitu, Kak, ya.
Iya, bener. Iya iya, bener bener banget tuh, Kak.
Oke, terima kasih banyak nih, Kak, atas sarannya ya, Kak.
Oke, sama-sama nih, semoga beberapa saran dari aku tadi bisa bermanfaat ya, dan bisa kamu segera aplikasikan untuk, eee eee, meminimalisir ya, rasa bersalah gitu ya, ketika kamu, eee, menolak gitu permintaan teman atau partner kerja kamu, semangat ya!